O yüzden, hani, iii, 1 anne, çocuk. Hani, kalabalık sofra değil, eee, sahurlarda ama, hani, demek ki büyük ihtimal, eee, anneyle baba da, eee, kendileri belki sıkılıp o yüzden de uyandırıyor olabilirlerdi beni. <chuckles>
Hı hı. Evet. <chuckles> Iıı, bence o anı yaşaman için ya. Hani, böyle zaten, eee, sofrada, sofra başında bera ailece oturmak çok güzel. Eee, o yüzden o anları, eee, sana da yaşatmak için ve sen de ileride belki çocuklarına yaşatabilmen için, eee, sana göstermek istemişler. Çok da güzel yapmışlar. Ben de yapmaya çalışıyorum. Hı hı.
Evet. Çok kıymetli. Tabii. Çok da güzel yapmışlar. <giggles> Eee, bir şey soracağım, eee, sizde de var mıydı eskiden? Emm, böyle ramazanda, eee, iftardan önce, eee, ihtiyacı olan insanlar geldiğini hatırlıyorum ben, bulunduğumuz, emm, şeye, mahallenin olduğu yere, eee, ve herkesin onlara, eee, böyle, şey şey, yemek götürdüğünü hatırlıyorum.
Hıı. Hı hı. Hı hı. A. Yok. Ben ı hı.
Bütün bi bir apartmanda oturdum ben, mahalle de değil aslında. Eee, hem de, böyle, bir bulvarın üzerinde bir apartman, eee, ama, böyle, b aaa, birileri gelirdi hep mutlaka. Bütün apartmandan insanlar, eee, böyle, güzel saklama kaplarında, şeylerde yemek götürürdü.
I hı. İlginç. Hı hı. Ay, ne kadar güzel bir dayanışma varmış. Yani, ihtiyacı olan birilerine sen kendi sofrandan bir parça ona vermek, eee, o dönemde hem, emm, bir hayır hem, eee, yani, sen, hani, "Komşusu açken, eee, karnın tok olmamalısın." değil mi? Evet, yani, onu, eee, yaşatmak için de çok güzel bir, eee, girişim olmuş ama ben hatırlamıyorum. Sen bunu derken şeyi hatırlıyorum, davulcuların geldiğini hatırlıyorum. Hani, Ramazan boyu, değil mi? Uyandırmak için davul sesleriyle Ya, ne kadar güzelmiş. Şimdi biz, eee, taşındık yurt dışındayız, bunları yaşayamıyoruz. Şimdi anılara gittim. Çocukluğumda daha çok yaşadığım anılar, hani, bunlar da. Eee, o davul
Evet. Tabii. Yok, yatamazsın tabii, kesinlikle. Süper. Hıh. A, tabii, davulcular. Hıh. Evet. Doğru. Tabii, tabii. Ama devam ettiriyorsun işte. O kadar harika ki bu. Eee, peki bir de bir şey, hak kun bir şey de çok merak ediyorum bu konudaki fikrini. Son yıllarda, eee, çok fazla Türkiye'de açık büfe ramazan sofraları yapılıyor. Aynı açık büfe kahvaltılar gibi, eee, iftar sofraları yapılıyor. Ama tabii
Evet, evet. A. Hı hı. Hı hı. Hı hı.